ええ。
で、そう、私の夫が、もう、見るに見かねて、一度、あの、義理の両親が旅行中に片付けて、だいぶあ、長期の旅行だったんで、その間に、ひ秘密で片付けて、で、<chuckles> で、もう、一度良くなったんですけど、やっぱりそういうことがあると、またなっちゃうみたいで、その時は、一度なんか、収まったかなと思ったけど、また始まったみたいで、最近。
はい。 はい。うんうんうん。 はい。 うはい。 うん。 うーん。 うんうん。 あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だから、それはちょっと怖いなと思ってるから、そうはならないようには気を付けてます。<chuckles>
あ、なるほど。確かに。あ、でも気をつけるっていうのは、そういう、心理的に、ああれ、ああなると大変だからやめておこうみたいなことですか？それとも何かうんうん。
<laughs> ま、心理的にも、やっぱ家的にもですよね。<chuckles>
ああああ、そうですよね。なんか具体的にそういう、ね、買い物、隙間時間でついつい、ま、いわゆる、ポチってしまうっていうのを防ぐための工夫とかって、何か、今、現状、あられたりしますか？
ね。はうん。はい。 ええ。 はい。